Ừm.
Để sau này mình giải quyết cho nó khôn ngoan hơn.
Hợp lý, đúng hông? Ừm. Mà sau đấy chúng ta vẫn giải quyết được công, ưm được công việc, không nhất thiết là phải, ờ, đôi co tiếng lại từ lúc trước, nó không giải quyết được gì, đúng không?
Ừm. Hay, chính xác rồi bạn. Thật ra lúc mà mình bình tĩnh hơn rồi thì cái sự việc nó giải quyết nó cũng êm ái lắm, sau này mình và người đồng nghiệp đó vẫn quan hệ với nhau rất là bình thường, vui vẻ, hông có vấn đề gì.
Ừm. Ừm. Ừm, đó.
Còn lúc đó mình làm ầm lên thì thôi chắc, ưm, mất luôn tình cảm đó để coi. <laughs>
Ừm, đó, cũng rất là hay luôn. Thế vậy thì, ừm, bạn thấy là có bạn cũng gặp cái trường hợp nào nữa mà, ờ, im lặng nhưng mà lại không tốt vào cái thời điểm đấy không?
Ừm. Có luôn. Im lặng thì cực kỳ không tốt trong mối quan hệ vợ chồng.
Ừm, ví dụ như nhào? Ồ! Hợp lý nhỉ. Tình huống đấy xảy ra nhiều nhất, đúng không?
Trong những cái mối quan hệ là dính về tình cảm.
Ừm.
Bạn phải hiểu như thế này, khi mà bạn lập gia đình với một con người, hai bạn đang đến từ hai gia đình khác nhau, nề nếp khác nhau, quan điểm khác nhau, trải nghiệm khác nhau, tất cả đều khác nhau. Thế thì khi mà bạn xếp vào một gia đình thì chắc chắn mâu thuẫn nó sẽ đưa ra.
Ừm. Ừm. Đúng. Ừm. Chuẩn luôn.
Mâu thuẫn nó sẽ diễn ra có thể là hàng ngày luôn á, trong mọi trong trong không thể là có thể là không phải là mọi thứ, nhưng mà rất nhiều chuyện.
H Ừm. Ừm, thực tế mà.
Ừm. Cho nên nếu như mà bạn muốn gây dựng cái mối quan hệ ở trong gia đình của của của mình á, bạn phải nói ra.
Ừm. Ừm.